Beh, uhm, sì, sono si sono ampliati tantissimo. Un po' per l'influenza anche del fatto che comunque mhmm, inizialmente c'erano solo quei contenuti che erano fruibili, uhm, attraverso programmi TV, poi dovevi, uhm, seguire molte cose su YouTube. All'ordine del giorno uhm, oggi, uhm, ascolto, d a ricevo degli input musicali ovunque, no, un attimo quando vai a prende il caffè al bar, ascolti una canzone e dici: "Aspetta che ca" poi c'è l'app che ti permette, adesso non mi viene il nome.
Mh-mh. Okay. Infatti, ti servi di un'app magari per mhmm, per riconoscerla, per stoccarla da qualche parte, e poi inserirla in una playlist, mh.
Eh. Non mi viene in mente come si chiama, è famosissima. Praticamente tu, uhm, apri quest'app, c'è un bottoncino, inizia l'app ad ascoltare la canzone, e poi ti suggerisce l'autore, il titolo. Però sai che non mi viene è veramente comoda, perché capirai, mhmm, al giorno d'oggi, non è che mentre vai in gi una volta mi è capitato così che, ehm, eravamo in vacanza in Spagna e, ehm, io e mia sorella eravamo sedute in una terrazza, il mio moroso e il suo moroso, erano a ordinare, e io ho ascoltato una canzone arrivare da una un'auto del taxi, fermo a finestrini chiusi, <chuckles> e io mi sono avvicinata con il cellulare, però non riusciva a prendere bene perché il volume era basso, ho bussato al finestrino, ho detto: "Mi scusi, non voglio prendere il taxi, volevo sapere che canzone è?" <laughs>
D'accordo, beh curioso, sì. Mh-mh. <laughs> Pazzesco. Beh, e qui e lui e lui ovviamente ti ti ha risposto, non ti ha non ti ha preso per una per un per una persona un po' troppo entrante, no, ha avuto piacere a condividerla?
No, assolutame poi li spagnoli, son persone veramente molto solari, come noi italiani. Mi disse: "È Carin Leon, uhm, mi fa piacere che ti sia piaciuto, anch'io l'ho scoperto un po' così per caso, quindi q la canzone si chiama" e è stato un momento veramente carino, no e ha detto: "Allora ti lascio il finestrino aperto."
Eh, è risaputo. Che bello dai, un un filone, un artista che ti sta appassionando in questo periodo ce l'hai?
Ehm sì, ehm, appunto Carin Leon, mi sta facendo scoprire degli aspetti veramente importanti, ed è stato un po', mhmm, a bocconi, no, a volte capita che nascono delle canzoni nuove, ti ritrovi molto nel testo. Quindi guarda, non so come ringraziarti, è stata una conversazione assolutamente interessante.
Ah, proprio lui.